जी बिल्कुल। हाँ, मतलब मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं है क्योंकि अ, मैं पहाड़ों से ही आता हूँ तो अ, कहीं न कहीं मतलब जी बिल्कुल, हाँ, तो मुझे गर्मियाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे ठंडा जितना भी हो मैं झेल लेता हूँ पर अगर गर्मी कहीं न कहीं अगर बढ़ जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सा हो जाता है और मतलब बिल्कुल 2-3 बार में दिन मैं नहा लेता हूँ फिर तो ह बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो जाती तो। हुँ।
अच्छा। तो आपको वो आदत है? अच्छा। जी। <laughs> अच्छा, बड़े ही मज़ेदार अ, बात करी आपने। आपको ऐसा लगता है कि कभी-कभी जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं रिलैक्स फ़ील कराने के लिए तो उससे अ, स्ट्रेस और बढ़ता है? आपके साथ ऐसा कभी हुआ है?
हाँ। जी। हुँ। हाँ। हाँ। अ, <chuckles> जी, सही कहा आपने और कहीं न कहीं इन स इन चीज़ों से भी स्ट्रेस बढ़ जाता है मतलब टेंशन की टेंशन लेके हमको टेंशन हो जाती है। तो तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हम रिलैक्स कराने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, फिर अ, जैसे हमारा जैसे अगर मूड खराब है या ऐसा उसके लिए हम रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर घर में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा रे रीलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं या मतलब जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
<laughs> हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। उस उस उस समय कई बार तनाव के समय में बल्कि ज़रूरत होती है कि आप शांति से रहें और ब <chuckles> अपने परिवार के साथ भी कम बात करें। जी। <chuckles>
हाँ, हाँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसी वक़्त अगर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया या किसी ने कुछ काम बता दिया तो मेरी तो मौत आ जाती है, <chuckles> कहीं न कहीं तो बिल्कुल मैं <chuckles> नहीं इतना भी नहीं, <chuckles> आके मैं नहा लेता हूँ ऐसे।
<laughs> तब आप नहाने चले जाते हैं। <laughs> <laughs>

अ, मुझे योगा का बहुत शौक है अ, मैं अ, रोज़ योगा करना पसंद करती हूँ। अ, जनरली दिन की शुरुआत में अ, एक एक समय देके अपने आप को योगा के साथ अ, दिन की शुरुआत करना पसंद करती हूँ, उससे मुझे लगता है कि मेरा अ, दिमाग शांत रहता है। <chuckles> अ, एक एक सेम एनर्जी बना रहता है पूरे दिन, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इंसान को जो वक़्त मिले रिलैक्सेशन का वो ले लेना चाहिए। <chuckles> चाहे वो दिन की शुरुआत में ही क्यों? <chuckles> क्यों ना हो। <chuckles>
हाँ। अच्छा। हाँ। जी। जी। हाँ। जी, बिल्कुल, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। जैसे, आपने मेडिटेशन की बात बताई तो मुझे भी अ, कहीं न कहीं लगता है कि मेडिटेशन से जो हमारा दिमाग होता है, अपने आप को रिलैक्स कर लेता है और बहुत ज़्यादा एक हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ अ, बढ़ते हैं मेडिटेशन करके। और बहुत अच्छी बात भी है कि आप मेडिटेशन करती हैं सुबह और अ, जैसे मैं बताऊँ तो अ, एक बात और है कि जिससे मैं रिलैक्सेशन कर पाता हूँ। अ, एक तो अपने फैमिली के साथ जब हम रात को डिनर करते हैं, वो भी मुझे लगता है कि एक कहीं न कहीं हद तक मुझे रिलैक्स फील करवाता है। और फिर उनके साथ जब कोई हास्य या कुछ ऐसी बातें करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ, और कोई भी मतलब इम्पॉर्टेंट बातें भी होती हैं, तो वो चीज़ें भी मुझे करना काफ़ी अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ। जी, आप कुछ बताना चाहेंगी?
जी। जी।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 जी, जी, जी। जी। जी। उम्म। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली ये और परिवार के साथ वक़्त गुज़ार के अ, भी एक बहुत रिलैक्सेशन वाला फीलिंग आता है। अ, मैं अभी काफ़ी दूर रहती हूँ अपने परिवार के साथ नहीं रहती हूँ, काफ़ी दूर हूँ, तो मेरे को वो मौका नहीं मिल पाता। <chuckles> अ, लेकिन जब भी मौका मिलता है, एक अ, दिन भर की थकान मिटा देने के लिए, किसी से बात करने में बहुत अ, बहुत हेल्पफुल रहता है। जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है।
हाँ। जी, बिल्कुल। अच्छा। हाँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा लगता है वैसे, जी, बिल्कुल। और देखिए ना मतलब कहीं न कहीं मतलब इ मुझे ये भी फील होता है कि अगर हम अपने दिन की बात या दिन का तनाव अगर किसी के साथ बाँटते हैं, तो वो हमको समझने की कोशिश करता है। अपने बाँटते हैं तो कहीं न कहीं आपके परिवार आपको समझते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपको अ अ, क्या बोलते हैं सिम्पैथी प्रदान करते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो चीजें और उसके बाद जैसे हम खाना-वाना खा लेते हैं ना, तो उसके बाद हम अ, थोड़ी देर वॉक पे जाते हैं मतलब खाना खाने के बाद रात को जब शीतल हवाएँ चल रही होती हैं। और अ, कहीं न कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे एक रिलैक्सेशन फील होता है, जब बॉडी में ठंडी-ठंडी हवाएँ पड़ रही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
हाँ जी, जी। बिल्कुल, हुँ। जी। जी। जी। <chuckles> बिल्कुल। जी, मुझे लगता है आपका ठंड के साथ कोई स्वभाव है <laughs> रिलैक्सेशन का। <chuckles>
हुँ।